Merak ediyorum, uyku düzenini düzene sokmanın kolay yolları nelerdir? Hiç denediğin bir yöntem var mı?
Hı hı. <clicks tongue> Yani, ilk başta şunu bilmek gerekiyor: Neden uyuyamadık? İlk başta bence bunu bilmemiz gerekiyor. Eee, ilk bunu b bilirsek eğer han ne şekilde düzene sokmamız gerekir? Eee, bu bu şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben kendim açısından örnek verecek olursam, eğer o gün çok ağır bir yemek yediysem bu benim uyku düzenimi etkiler. Bunun için ne yapmam gerekir? Ye o günkü yediğim, eee, ye yiyecekleri bir, hani, gözden geçirip demek ki bunu yememem
Evet. Hı hı. Anladım. Ağır yemek derken kastın ne mesela? Ne ağır olabilir uykuyu etkileyecek?
Ya, açıkçası bu kişiden kişiye göre değişebilir. Beni, mesela, çok fazla o gün içinde tatlı yediysem bu uyutmuyor beni. Yani, belki kimsede yoktur bu ama eğer o gün tatlıyı kaçırdıysam bu benim için çok kötü bir şey.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı.
Yine aynı şekilde başkaları, mesela, yani, çok geç yemek yiyenler d olabilir. Eee, onlar aynı şekilde, eee, rahatsız edebilir.
Hıı. Hı hı. Anladım.
Yani, uykuya d geçişimizi bile zorlandırıyor zaten bu, hani, uykuy uyumayı geçtim uya uyandırmayı geçtim uyuk uyutmuyor bile açıkçası. Eee, bence bunun
Peki, mesela, bu uy pardon, evet. Dinliyorum.
Hı hı. Ya, ilk başta dediğim gibi, neyden kaynaklandığını bilmek gerekir düzene sokmak için de. Öyle olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Peki, uyku düzeni derken tam olarak, hani, kastımız burada uykuya dalmak mı yoksa, eee, uykuyu, işte, bir defada uyuyup kesintisiz uyumak mı? Sendeki bunun karşılığı ne? Yani, uykunun düzenli olması ne demek senin için?
Bence uykunun düzenini gerçekten belirli bir saatte uyuyacaksın ve gerçekten kaliteli bir uyku. Tama uyumak için değil. Bu kaliteli uyku, ııı, bunun farkına varmıyoruz aslında. Hepimiz geceleyin yatıyoruz.
Hı hı. Hıı. Nasıl anlayabiliriz sence bunu? Kaliteli uyuduğumu?
Ya, ben açıkçası evet, ben bunu, eee, böyle, birkaç bir şey deneyerek, eee, işte bu günümüzde z zaten belirli akıl işte, akıllı saatler, akıllı yüzükler var. Bunlardan, hani, kendinizi test edebiliyorsunuz. Nasıl derin uyumuş muyum, derin saatim. Yani, kullanılıyor bunlar. Eee, açıkçası, hani, benim için o gün nasıl uyandığım, o benim uyku düzenimi bana anlatıyor. Eğer o uyku bana yetmediyse, mutsuzsam, ben güzel uyuyamamışımdır. <chuckles> Ben öyle hissediyorum. Eee, hani, uykuya dalmak belki sıkı hani, eee, zaman alabilir, eee, veya geceleyin kalkabilirsiniz ama gerçekten, eee, bazen ki derler ya, "1 saatlik uyku bile bana yetti," mesela. Bu i yani, gerçekten önemli olan nasıl bir uyku uyuduğun. Böyle olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Evet evet. Sık kullanılıyor, evet. Hımm. Hımm, anladım. Hı hı. Hı hı. Evet, evet evet. Doğru. Peki, ya, uyku öncesindeki akşam rutinleri, eee, önemli mi? Mesela sizin akşam rutinleriniz nasıl? Bahseder misiniz biraz?
Hı hı. Yani, akşam rutinleri, tabii ki önemli. Açıkçası ilk başta de ik dediğim gibi, ya sama iii, sa yemeği saat kaçta yediğiniz veya, işte, gün içinde ne kadar maruz kalıyorsunuz telefona, eee, televizyona. Bunlar çok önemli. Mesela ben, gerçekten, emm <smacks lips> çok fazla bir, eee, telefonuma bağlı kala kaldıysam o gün içinde, eee, benim, böyle, aklımda, hani, o izlediklerim kalıyor. Bir de zaten gü biliyorsunuz günümüzde kısa kısa videolar il eee, izlemeye alışık o alıştık. <chuckles> Bunlar beynimizde gezi geziyor, yani. Eee, veya diyorum mesela aynı şekilde bir olay yaşadım, bu olayı üzerimden atamadıysam, hani, oluruz ya, "Keşke bunu söyleseydim, keşke böyle yapmasaydım." <chuckles> bu bile benim, mesela, uykumu, eee
Hı hı. Hımm. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Doğru. Hı hı. Hımm. Bunun bir şeyi mi oluyor? Eee, uyku öncesi bir ik zihninizde tartışması mı oluyor? Onu mu demek istiyorsunuz? He he.
Evet, gen Evet, evet. Rutinlerim, hani, böyle, uykuya dalma şeyinde eğer bunları, böyle, şey, yapıyorsam, eee, hani, kendimi bir check ediyorum. Eee, açıkçası günlük yazmak da bazen iyi gelebiliyor. Tabii her zaman yapamıyorum ama günlük yazarak kendimi rahatlatmışlığım da oluyor. Emm Hı hı.
Hı hı. Hımm, anladım. Peki, eee, herhangi bir şey içmenin, yani, mesela, eee, hep denir ya birçok yerde, işte, eee, "Uyumadan önce kahve içmek uykuyu zorlaştıran bir şeydir." diye. Sizin için hem zorlaştıran ya da tam tersi uykuyu kolaylaştıran bir içecek ya da yiyecek var mı? Eee, sizi sizde işe yarayan?
Evet. Evet. Yani, şöyle, açıkçası evet, hani, ben k kendim açısından değerlendirdiğimde ben normalde de zaten kahveyi seven birisi değilim. Hani, kahve bana uykusuzluk, eee, yapıyor demem ama mide ağrısı yapıyor. Mesela ben kahveyi gerçekten gün içinde çok, yani, içmem ki benim o midem rahat olsun. Çay, eee, açıkçası kimisi çaydan da etkileniyor. Çaydan çok etkilenmiyorum. Belki sevdiğim içindir. Eee, ama dediğim, yani, beni en çok etkileyen, eee, eğer uyutmuyorsa, eee, çay değil, yani, şey çay kahve gibi düşünmüyorum ama yemek olarak düşünüyorum.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Olumlu olarak, pozitif etkilediğini düşündüğünüz bir şey var mı? Uykuyu
Evet, yani, bazen bunları denedim. Bazıları papatya çayı diyorlar, eee, işte, veya başka tür bitki çaylarını öneriyorlar. He, bunları denemişliğim oldu. Evet b bazen ilk başta yararını gördüm ama daha sonradan gerçekten aşamadığım bir bir düzensizlik yaşadıysam bunların da yararını görmediğim de oldu.
Hımm, anladım. Eee, peki, eee, mesela
Hı hı.
ya hızlı başlayabileceğiniz, yani mesela bir, eee, düzenli bir uyku planlaması yapsaydınız, eee, d diyelim ki bu dönem çok düzenli uyumak istiyorum. Bunun için mesela planınıza neler koyardınız? Hangi adımları atardınız? Eee, kaliteli uykuyu
Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, açıkçası ilk başta uyku düzenimi, saatlerimi ayarlamam gerekir. Evet, ilk başta önemli olan bu. Hı hı. Yani, şimdi şöyle, mesela d insanlar, böyle, derler ya, "Ben uyku düzenimi düzene sokacağım. Benim bu gece o 21.00'de uyumam gerekiyor." Ya, bu mu mümkün olmayabilir çünkü sonuçta, eee, dış etkenler çok fazla. Senin telefonun çalar veya bir ses duyarsın, uyuyamazsın. Bence önemli olan, uyku saatini ayarlamaktan önce, eee, uyanma saatini belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, eee, eğer ben alarmımı saat 8.00-8.30'a kurduysam belki o gün zor kalkarım ama öbür gün hemen alışırım, vü vücudum diye düşünüyorum ki öyle de yapıyorum. Belki, hani, bir işim çıkıyor. O gün, ooo, 10'da uyumam gerekir ama o onda değil, 23.00'te uyuyorum veya 00.00'da uyuyorum ama o ben uyku uyanma saatimi bozmuyorum. Yani, normalde s alarmım her zaman 9.00, 9.00'sa 9.00'da kuruyorum veya iş iş saati, işte, yani, bu şekilde. Bence önemli olan ilk başta uyku eee, den düzenli uyku saatleri belirlemek, uyanma saatleri aynı şekilde. 2'inci olarak, eee, dediğim gibi ekranlardan bence çok maruz kalıyoruz. Bunları kısıtlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Saatleri, hı hı. Mesela ne olmalı ideal saat sizin için, uyumak için? Hı hı. Anladım. Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Bu, ekran derken biraz önce kaydırma dediğiniz için söylüyorum. Hani, cep telefonu haricinde başka hangi ekran olabilir? Televizyon da buna dâhil mi sizin için? Ne düşünüyorsun televizyon için?
Yani, televizyon da bence dâhil, yani, b geç vakitte izlediğimiz bir film de bence b eee, bizi etkilediğini düşünüyorum. Yani, zaten rüya, eee, gördüğümüzde bile o filmin etkisine kalmamız, bizim o dü diğer rüyamızı bile etkiliyor. Bence bu bütün ekranları kasted yani, bunun içine alabiliriz. Tablet, televizyon her şey, belki akıllı saatlerimizin ekranı bile olabilir, yani. Hani, küçük bir şey ama o o bile etkileyebilir. Eee, uyku ortamını düzenleyebiliriz. Yani, bu kişiden kişiye değişebilir. Benim bir arkadaşım vardı mesela, ışıkta yatmayı seviyordu.
Hıı. Evet. Hı hı, hı hı. Uyarıcı olabilecekler. Hı hı, hıı. Hı.
Bi ya, başka bir arkadaşım, eee, kı çok kapkaranlık olacak. Mesela ben orta severim, yani, hani, böyle, loş bir ışık olsa bana uyuyabilirim. Veya eşim mesela, yani, o saatin saniyesinin tıkırtısından bile uyuyamaz diyebilirim, yani. Evet, ama mesela ben He he
Ha! Hı hı. Hı hı. Ah, anladım kişiden kişiyle. He he. Peki, o zaman ortak şeyi nasıl, ııı, dengeliyorsunuz bu durumda, eşinizle?
Açıkçası ona ayak uydurmaya çalışıyorum çünkü ben ge çok sesten etkilenmem ama onun da, uuu, de eee, rahat bir uykuyu uyumasını istediğim için, eee, odamızda saat bulundurmayız. <chuckles> Ena yani, öyle bir saat bulundurmuyoruz. Yani, bu önemli olduğunu düşünüyorum. Kimisi, işte, serin ortam sever, kimisi sıcak sever. Yani, bu bile bence çok önemli. Eşimle aynı şekilde, yani. Ben za eee, vücut olarak da aşırı sıcağımdır, o soğuk. Birbirimizi dengelediğimizi düşünüyorum. <laughs>
Hımm. Evet. Anladım. He he. Evet. Evet. <chuckles> Anladım. Peki, şimdi, eee, bö y yani, eee, y yatma saatini belirli tutmak, kalkma saatini belirli tutmak dediniz ama bir de tabii, onu düzenleyemeyen, eee, işlerle uğraşan insanlar var. Mesela vardiyalı çalışanlar, eee, ya da, eee, işte, ııı, yani, farklı bir hedef olup bir sınava çalışan ama çok az zamanı kalmış insanlar olabiliyor. Yani, bu tarz hayatları da düşündüğümüzde, eee, uygulanabilecek, eee, böyle, daha etkili bir öneri geliyor mu aklınıza? Yani, be böyle bir kişi olsa karşınızda ne önerirsiniz ona?
<chuckles> Evet. Evet. Evet. Yani, şimdi, ben mesela onu ilk örne yani, böyle anlattığınızda annem aklıma geliyor. Annem benim vardiyalı çalışan birisiydi. Şimdi emekli oldu. <chuckles> Çok şükür. Yani, böyle, eee, bir hafta sabah çalışıyordu, yani, sabah, eee, gidip öğlen geliyordu. Diğer, öğlen gidip akşam geliyordu. Eee, akşam geldiği zaman, sabah va öbür gün sabah vardiyasına geldiği, hiç uyumadan işe gittiğini biliyorum. Çünkü vücut ona, akşam oturmaya ve akşam işe gitmeye alışmış.
He. Evet. He he. Evet. Hı hı. Anladım. Hıı.
Yani, ben anneme şey diyordum: "Anne özellikle gerçekten, hani, kendini, evet, bis bir günde belki ayarlayamazsın ama sonuçta sen çalışan birisin ve bunun farkındasın. Eee, bu seni her şeyden etkiler. İş yerinde de etkileyecek. Hani, kendine eziyet etme." Ya gerçekten, hani, o ya söylediğim, eee, "Mesela, o akşamki alışkanlığın, gece oturma alışkanlığın, ne varsa bence bir anda kesmelisin." diyordum. Belki bunu söylemek kolay geliyor bana ama
Hı hı. Nasıl yaklaşıyordu bu yorumunuza?
Eee, annem de o şekilde söylüyordu, "Rana, uyuyamıyor hani, yatsam da, böyle, yatakta, eee, du hani, otur ya uyumuyorum yani. O yüzden, hani, ııı, o saatimin gelmesini beklemek zorundayım." diyordu bana. Eee, hani, dediğim gibi bu kadar zor bir çalışma içine girmediğim için, kesinlikle şunu yapmalısın demem, eee, o kişiye ters tepki bile yapabilir. Bu kişi ke önem yani, dediğiniz soruya ı karşılık, kişi kendisini bilmesi gerekiyor. Belki 1-2 gün zorlandıktan sonra, 3'üncü gün, hani, alışacaktır. Aaa, böyle, emm, çalışma saatleri eğer o şekildeyse o kişi de çözmüştür diye düşünüyorum açıkçası. <chuckles>
Hımm. Hı hı. Anladım. <chuckles> Anladım, anladım. Peki. Eee, sizin, eee, bu kendi kurmuş olduğunuz uyku düzenini <clears throat> varsa çocuklarınızda, eee, da uyguluyor musunuz?
Hı hı. Ya, çocuklara bunu uygulamak çok zor açıkçası ama m eee, hiç çocuğum yok benim bu arada ama, eee, yeğenlerime baktığım zaman, yani, 2 ç 2 çocuk arasında bile, böyle, farklılıkların olduğunu görüyorum. Kimisi çok geç ya eee, yatsa da erken kalkabiliyor. Belki m oyun oynayacağım, eee, şeyiyle uyanıyor. Kimisi tabii ki, eee, uyumuyor, hani, böyle ya, günümüzde maalesef çocuklar çok ekrana da bağlı kaldıkları için ben bunu görüyorum açı açıkçası yeğenlerimde falan da. Ya, çocuklara, "Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın." eee, denildiğinde tepki olarak dönebiliyor ama tam tersi başka bir yeğenlerimde, annesi kesinlikle çok düzenli. Eee, bu bence anne ve babadan da kaynaklanıyor çünkü o, eee, kuzenim düzenli çalışması gereken birisi. Diğer dediğim yeğenimin, eee, kuzenim çalışmayan bir ev hanımı. Öyle olunca onun rahatlığı çocuklara da varı
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. I hı. Kendi düzenlerine göre de çocuklara yansıyor, diyorsunuz.
Evet. Evet, yani, ama diğer dediğim gibi kuzenim, yani, ger çocuklarına a belirli saatte uyutur. Di zaten onlar okula gittiği için erken uyanırlar. Düzenli bir hayatlarını zaten onlar kendi kendilerine, eee, çocuklarına da yansıtabiliyorlar.
Hı hı. Hı hı. Evet.
Bu şekilde cevap verebilirim.
Evet, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.